Alors oui, sur des éléments un peu différents de la 3D, du coup. Peut-être, par exemple, heu, comment, heu, disposer les éléments dans une image. Par exemple, heu, ces choses là qu'elle va forcément connaître par rapport à l'animation 2D. On met, heu, voilà, on va diviser l'image, par exemple, en en en 9, heu, rectangles et au cen au croisement, tu mets les personnages là parce que naturellement, l'œil va venir se poser ici, ensuite il va venir se poser là. Donc ces choses-là, oui, elle m'a appris des choses. Mais aussi, par exemple, sur la peinture. Parce que moi, la peinture, bah, comme je suis pas artiste, heu, quand il faut peindre les visages et bien les mettre en valeur, en fait, ça fait toute la différence. Parce que tu peux modéliser, heu, un truc un peu style comics, mais derrière, c'est vraiment l'effet, heu, de la peinture que tu vas réussir à mettre, heu, au bon endroit, avec les bonnes couleurs, heu et de la bonne façon, qui va faire que vraiment le visage, il va prendre vie, quoi. Et entre ce qu'elle est capable de faire et ce que moi je suis capable de faire, il y quand même un monde. Donc, heu, oui, là, pour ce genre de choses, elle va vraiment, heu et puis surtout, elle peut me donner son avis aussi, heu. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Hem, donc heu, ouais.
D'accord. Mmh mh. Bien sûr. Ouais. OK. La peinture, OK. Ah. OK. Ouais. <laughs> Mmh mh. Ouais, elle t'aiguille quand même, quoi.
Oui, bien sûr, ouais, c'est bien de l'avoir, heu, pour lui montrer des choses, même pour avoir juste un public à qui montrer, heu, comme ça, elle peut me donner son opinion. Oui, oui, voilà, ouais.
Ouais, elle peut t'aiguiller en tout cas. Ah bah, oui, c'est toujours plaisant, c'est sûr. <chuckles> Effectivement. OK, bah écoute, heu, ça a l'air quand même assez, heu, fascinant comme monde, bien que, heu, assez compliqué, de ce que je comprends. <chuckles> Pas donné à tout le monde. Je pense qu'il faut avoir une certaine patience aussi, probablement, pour, heu ah ouais?
Oui. Alors qu'à la base, je suis pas patient, hein. Moi, je te à la base, je ne suis pas patient du tout. Même, je suis au contraire. Je suis plutôt genre: «Je veux avoir les résultats tout de suite», machin. Mais ça ça m'a fait vraiment grandir, la 3D, en fait. Vraiment, des fois, bah là, tu te rends compte que, heu, des fois, il faut vraiment en effet aller chercher loin, être patient, heu, prendre du temps pour, heu, faire bien les choses et moi, ça m'a fait grandir à fond de mais parce que franchement, au départ à la fin, quand tu as le résultat et que tu arrives à un truc, heu, que tu pensais incapable de faire, tu te dis: «Ça vaut le coup d'être patient, quoi».
Impossible! Ah, c'est drôle. Ah, ben Mmh mh. Finalement. <laughs> Et bien écoute, merci infiniment pour ton partage, c'était hyper chouette et heu, je te souhaite, bah, heu, de continuer à faire, heu, tout plein de choses en 3D.
Oui. C'est ça.